En fait, c'était pas enfin, c'était <inhales> c'était pas vraiment un choix dans dans dans le sens où l'animation, en fait, heu, arrivé à un certain âge, c'est vrai que c j j'avais un peu tout vu, hem, voilà et puis je je m'ennuyais un peu puis c'est s aussi niveau niveau, heu, pécunier, hein, le salaire est assez bas quand même, hein, on est on est vraiment ouais, on n'est vraiment pas très bien payé et heu, les horaires sont sont compliquées sauf quand c'est les vacances ou le mercredi, c'est bien parce que c'est toute la journée mais heu, sinon, en fait, bah, je t'explique. C'était, heu, le matin, il fallait venir, heu, de 07:30 à 08:30 pour, heu, la garderie du matin, après, il fallait revenir de 11:30 jusqu'à 13:30 pour le le repas de 12:00 et après il fallait revenir de 16:30 à 18:30 donc heu, en fait, ça fait énormément de coupures et elles sont pas assez longues pour pouvoir faire autre chose à à côté donc, en fait, on passait vraiment beaucoup de temps à attendre, quoi, ça c'était aussi, heu
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Oui. Mmh. Ouais. Ouais. N ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est ça, en fait, heu, tu avais des journées, heu, bah, complètement hachurées, quoi?
Ah, mais complètement donc, moi, ce que ce que j'aimais bien, c'était les vacances scolaires parce que là, on était 10 heures sur place donc, heu et puis le salaire était était beaucoup mieux du coup, bah, oui, forcément, vu qu'on était payé à l'heure, heu, ça ça change énormément de choses et on adorait, on a avec avec cette équipe-là, j'ai énormément de bons souvenirs parce qu'on faisait tout, tout pour les enfants, c'était génial, ils étaient, heu, comme dans une bulle, en fait, on venait 2 jours avant l'ou les les vacances scolaires et on faisait des décors énormes partout dans dans le centre de loisirs pour, heu, avec des fresques, avec des on prenait du du du carton ondulé qu'on qu'on qu'on découpait, on faisait on faisait des des petits châteaux, des portes de châteaux, des des trucs comme ça et quand quand ils arrivaient, ils étaient «Waouh!», ils étaient émerveillés. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est plus intéressant. Mmh mh. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ah ouais, ils devaient être super heureux, quoi, franchement, heu, ouais, ouais, ouais, ouais, bah, oui, bien sûr, ouais, quand ils voient, heu, comment que que que l'on s'occupe bien de leurs enfants, forcément, ils ne peuvent être qu'heureux, hein hein, ouais.
Ah oui et les parents aussi, d'ailleurs. <chuckles> Ah bah, bien sûr, c'est ça et puis, heu heu, moi, j'étais toujours leur préféré aux enfants donc ça, c'était <chuckles> c'était gratifiant aussi et forcément, j'étais le préféré des parents aussi. <chuckles>
Mmh mh. Hein hein. <chuckles> Ah, bah, c'est bien! Mmh mh. Ouais. Mais alors après la restauration, heu, c'était, heu, c'était alimentaire ou, heu, tu bah, voilà, tu tu avais envie de partir travailler dans la restauration?
Ouais, parce que les enfants s'amusaient, ouais.

Alors, heu, je faisais les 2. En fait, le matin je faisais barman
Ouais.
et heu, jusqu'à 12:30, heu, non, jusqu'à 12:00. Et après, heu, je passais serveur jusqu'à 14:30-15:00, voilà, on servait plus. Et puis après je rentrais donc heu, s
Mmh. D'accord. Mmh mh et qu'est-ce que tu as retenu de cette, heu, expérience?
Ah bah, c'était c'était vraiment sympa. Bon, il y avait des côtés un peu moins sympa, parce que des fois, les les clients qui étaient un peu éméchés, heu, c'était c'était un peu compliqué à gérer. Mais, heu, vu que le le patron, c'était mon beau-père, heu, voilà si quelqu'un si je voulais pas servir quelqu'un pour une raison, heu, je le servais pas et j'avais aucune réprimande derrière, parce qu'il était de mon côté, quoi. Donc ça, c'était
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'était mmh. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh, ouais, tu as tu as découvert donc le le métier serveur. Est-ce que, heu, heu, donc visiblement, c'est c'est ça t'a pas trop déplu? Heu, est-ce que tu, mmh, tu as fait cela longtemps? Est-ce que après tu tu es encore reparti sur autre chose?
Alors en fait, heu, j'ai fait ça pendant 5 ans, heu, j'ai mis de côté, beaucoup de côté parce que j'avais la chance d'habiter, heu, l'appartement de fonction qui était au-dessus et heu, heu, mon beau-père me faisait pas payer de loyer.
Ouais, quand même, ouais. D'accord, alors, il est il est sympa le beau-père. <chuckles>
Donc heu, j'ai eu tout le salaire était pour moi. Ah oui oui, ça, c'était c'était vraiment avantageux, parce que du coup, j'ai pu, sur un salaire, heu, correct, j'ai pu mettre qua allez, 80 % de côté tous les mois. Du coup, pour, heu, pour vraiment, heu, décider de de partir, heu, définitivement de la région parisienne, parce que je je j'avais vraiment du mal, heu, avec cette, heu, ce cette jungle de béton qui m'insupportait de plus en plus. Donc, heu, j'ai mis de côté, je je me suis acheté une maison, heu, à la campagne, heu, en Dordogne, heu, tout ce que j'aime avec une forêt comme jardin, pas de voisins, maison moderne aussi, c'était les prix sont extrêmement avantageux du coup, hein. Et après, bah, je me suis lancé un dans le dans le télétravail et heu, je suis satisfait parce que je peux travailler de chez moi, je travaille quand je veux et heu, c'est vraiment c'est vraiment cool.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. N oui. OK. Ouais. Ouais. Ouais.